Mm, sang-ayon. Eh, malawak kasi, eh. Malawak kasi yung ano, eh, yung pagla pag i paglalaban ng isang bagay. P'wede kasi yun sa relasyon, 'di ba sa trabaho. Kaya, ah, maraming p'wedeng maging, ano ba yun? Maging kahulugan kung ano bang bagay yung ipaglalaban mo. Kaya mas maganda muna na sa una, ah, talagang, ah, hanapin natin or kailangan nating malaman kung ano yung bagay na ipaglalaban.
Mhm. Oo, mm. Totoo. Totoo yung sinabi mo. Tulad sa trabaho, kung nasa tama ka naman. Halimbawa, um, pinagkaisahan ka sa trabaho mo. Syempre kailangan ipaglaban mo yung karapatan mo ano. Sino nga ba ang magtatanggol sa'yo kundi sarili mo lang 'di ba? Kung
Ayun. Alam mo nakaka-relate ko d'yan. Kasi ang pangit lang kasi oo. Minsan kasi 'no yun yung nakakalungkot na pinaglaban mo yung sarili mo or alam mo yun na tama ka pero parang, ah, pinagkaisahan ka, pinersonal ka, 'di ba? Kaya pag gano'n, kaya nga pag ganun dun pumapasok na pinaglaban mo, ta's sinukuan mo. Kaysa sa mas stress ka, 'di ba? Kaysa sasaktan ka nila may mga umalis ka na lang sa trabaho bilang, ah, peace of mind din, 'di ba? Mm.
Talaga. Meron ka bang karanasan diyan? Mhm. Mhm. Oo, oo. Oo nga, eh. Tama. Mhm. Ay, sang-ayon ako sa sinabi mo 'no. Nakaka-relate din ako diyan. Kaysa naman ma-stress ka. Ikaw pa yung ma-depress dyan. Sige alis ka nalang. Gusto ko ng kapayapaan, eh.
Mm. Sang-ayon, oo. Kaya nga magpasalamat na lang tayo na umalis tayo dun sa toxic na mga trabaho na yun.
Tama. Toxic na environment, 'tsaka minsan din sa relasyon din, toxic na rela relationship, <snorts> kailangan mo ring iwanan 'yan. Mga ganyang toxic na ano, nagbibigay ng stress. <laughs>
Di ba? Oo. Mhm, 'di ba? Mm. Sang-ayon kasi kapag mm, kapag pinaglaban pa natin ta's naging okey. Kasi parang may lamat na, na sa mga nakakasalumuha mo, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin na sumuko ka dun sa pinaglaban mo, eh, talunan ka na. Minsan nga mas mapapabuti pa, 'di ba?
Totoo 'yan sinabi mo.